Oo. Sa'kin siguro mero may pagkakataon talagang ganyan na lalo na kasi 'yung mga kapatid ng misis ko na karamihan kasi sa kanila nasa ibang bansa, eh. So, parang mataas ang expectation nila sa'kin, yung ganyan, Tapos nakikita nila nasa bahay lang ako. Hindi naman hindi ko naman sinasabi yung trabaho ko sa kanila na nag work from home ako, yung ganyan tipo. Parang hindi nila kasi nakikita at tsaka yung sitwasyon din namin dito hindi nila nakikita. Minsan parang, ah, pinagdududahan nila 'yung kakayahan ko para mabuhay ko 'yung pamilya ko, yung gano'n. Pero, eh, so far naman, ah, hindi ko naman din masyadong pinapansin kasi, eh, ilang taon na rin kami ng misis ko parang wala naman silang nakikitang problema sa'min, yung ganoong tipo, oo. Pero kasi 'pag minsan kasi 'pag pinansin natin 'yun, parang yun pa yung magigi magkakaroon tayong doubt sa sarili, eh, 'di ba parang ganun, eh, 'di ba? Mm.
Hmm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. <sniffs> Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Totoo. Totoo, oo, wag mm. Oo. Mm. Oo. Oo, Oo, oo. Ano, sabi nga nila, 'kill them with kindness, 'di ba? <laughs> Oo. Mm. Mm.
Oo. Totoo 'yan. Mm, wala silang naririnig sa'kin, pero wala na rin naman silang nakikita na negatibo na nangyayari sa'min sa ngayon. Lahat hindi naman din kami humihingi ng tulong sa kanila, 'yung mga gano'ng tipo. <chuckles> Oo.
Oo, oo, mm. Oo. Mm. M oo, pakitaan mo na lang sila ng resulta, 'di ba? M oo. Ayun, maraming salamat.
Mm, totoo 'yan, oo. Yun talaga yung pinakamagandang panglaban sa ganun, eh, 'di ba, ayan. Mm maraming salamat din. Oo, Paalam muna. Mm, magandang gabi na rin sa'yo.
Mm. Magandang gabi. Mm. Paalam.